Y no es por nada, no es por nada, no es por odiar el tipo de música, pero no, no me llama mucho la atención cuando es tan vulgar, porque no tiene ningún tipo de significado.
Okey. Sí, claro, entiendo. Exacto.
Bueno, la razón por la cual, eh, me marcaron esas canciones cuando estaba adolescente, pues fue, eh, Dump de Nirvana, porque yo me hice emo, <chuckles> me hice emo, o sea, ser emo exacto. Sí, sí, sí, fui emo, me sentía mal, y la verdad me identificaba, tipo, yo decía: "Mi canción. Es mi canción esta". O sea, ni siquiera sí, me sentía muy tonta, yo. Eh, no, pero muy literalmente. <chuckles> Eh
Ujú. Ah, okey, has tenido tus transiciones, has tenido sus transiciones, okey, okey. To me imagino. <laughs> Sonó contigo, es que resonó contigo, o sea, en ese momento de tu vida, sre resonó contigo.
Sí, en el momento sí, porque como uno va evolucionando y va cambiando como un Pokémon
Sí, va cambiando sus ideas. Sí, sí. <laughs> Como un Poké
exacto, como uno cambia tanto. <laughs> Eh, como que te puedes identificar con cualquier música, y por eso la música me parece tan interesante, porque consigues, eh
Ajá. <chuckles> Claro.
conectar tanto auditivamente con las instrumentales, con los tiempos, los ritmos, todo eso. Y lo mismo con las letras, cuando sí tienen un significado. O sea mm, chi bueno, no sé si hay gente que se identifique con el reguetón de ahora o canciones de Baby Tricks, que la verdad eso, eso.
Por supuesto. Ujú. Oh, eso s interesa sería interesante analizarlo, pero probablemente hay su gente.
Sí, yo yo creo que lo dejaría para otro momento.
Yo creo que hay su gente, sí. Podríamos decir de que hay su gente siempre.
Sí, sí, sí, tipo, que se quede en otro plan eso, <chuckles> que quede en otro plan. Ay, bueno. Ya ahora, con la canción de Billie Eilish, era más que todo por el ritmo y la instrumental que yo me sentía conectada con la canción, y más que todo porque me transfería comodidad, eh, en el momento, ¿no? Te juro, yo es que, eh, sigo a Billie Eilish desde sus inicios
Sí. Ujú. Claro.

Es posiblemente uno de los mejores álbums de música que he oído, y eso que yo he oído muchísima música a lo largo de mi vida, porque yo soy fan de oír música desde chiquita, desde siempre.
Sí. Está bueno. Perfecto. Oye, ahora bueno, ahora que haces eso y que eres una fan de la música, cuéntame. O sea, ¿y qué?, ¿bailas la música que escuchas, la bailas o, simplemente eres oyente? ¿Solo escuchas?
Sí. Anda, yo soy más de oír y tratar de replicar después. <chuckles> Este, alguien que se la pasa como muy muy tranquila, me la paso es oyendo y disfrutando la música, y después si tengo la oportunidad, solamente trato de replicar como para ir aprendiendo más sobre teoría musical.
Okey. Oh, ya veo, interesante. Entonces no la bailas, eres más como agarras la parte creativa.
Sí, yo no bailo exacto, yo no bailo, <chuckles> yo no bailo, a mí me dicen: "Baila". Yo ni que me den $1000000 de dólares. De hecho, ya me mi padre una vez me ofreció, eh, 20 dólares porque bailara un pedazo de una canción. Me negué mm, sí.
Ajá. ¡Oh! ¿$20 dólares? Okey, entonces ya entendí cómo está la cosa aquí. Realmente tú no tú no bailas. <laughs> Ya me di cuenta, ya me di cuenta.
Me negué rotundamente. <chuckles> No lo hago exacto. Ni que me obliguen, ni que me obliguen. Prefiero perder 1 año, mi vida. No, no, no.
Guau. ¡Oh, guau! es o es increíble. O sea, solo eres oyente.
Sí, es así de mala mi es así de mala mi conexión con la músic ay, del baile. Música no, amo la música. Ay, qué dislexia.
Guau, qué irónico, irónico. Irónico porque te encanta la música y, pues, prefieres no bailarla, solamente escuchar.
Va, pero bueno. Sí, no estoy tanto en movimiento. Si yo fuera cantante, sería de esos que se quedan ahí parados dando vueltas, eh, solo cantando la misma canción.
Oh. Solo agarrando el micrófono y: "Oh", cantando. <laughs>
Exacto, sí, todo la pura vibe.
Claro. Oye, te agradezco muchísimo. La verdad es que muy buena plática la que tuvimos y gracias por compartirme estas canciones y todo, pues, tu conocimiento en la música. La pasé muy bien y, pues, espero que volvamos a hablar pronto.
Y tota Va, opino lo mismo. Sí, fue un gusto. Digo lo mismo, digo lo mismo, ¿va? Chao.